Mhm. Wie läuft's denn eigentlich? Alles okay? Wieder besser?
Und äh Äh, ja, alles alles wieder besser. Seitdem er nicht mehr sehen kann, wie oft ich online bin oder was ich mache per WhatsApp, äh, streiten wir uns auf jeden Fall weniger.
Ah, hast du's umgestellt?
Ne, er hat's umgestellt. Darüber haben wir uns ja erst mal gestritten, weil ich meinte so: „Was soll die Scheiße? Du, 2 Jahre lang zwingst du mich, dass ich das umstelle“ weil ich hatte das ja e eigentlich so eingestellt, dass man das nicht sieht. Und dann stellst du das um und dann sagt er so: „Ja, du hast das zuerst umgestellt.“ Ich sage so: „Ich habe gar nichts umgestellt,“ ne? Ähm, hatten wir wieder Diskussionen. Was soll ich dazu sagen? Aber das hat sich dann jetzt gelegt
Ach so. Ja. Mhm. Mhm. Okay.
und jetzt kann er machen, was er will und äh, ich meine, ich habe das ja eh nie kontrolliert. Er hat das eher kontrolliert. Ich bin da ja nicht so.
Ja, ja, ja. Okay.
Und seitdem haben wir weniger Stress, weil es ist, ne, kein: „Mit wem schreibst du, wieso bist du online?“ Du bas ne ne? So.
Ja, ja, das ist total
Anstrengend.
also, anstrengend, also, ja, ja, ja. Besser so, besser so. Ja das, ja ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Genau. Und ne, seitdem läuft's eigentlich ganz gut, außer dass ich jetzt echt noch zum Amt muss, haben wir jetzt festgestellt, weil ich da 'n paar Dinge noch beantragen muss. Weil wir wollen uns ja eintragen als Lebenspartnerschaft
Ja, ja.
aber dafür muss ich von Deutschland aus, äh, 'ne Bescheinigung haben, dass ich auch nicht verheiratet bin oder sonstiges.
Ach so, ah, ja, das wäre ja noch schöner. <laughs> Ja klar, ist ja logisch irgendwie. Okay, und wer macht dir das? Welches Amt? M
Ja. Ja. Ja, un d das das äh, hier Hochzeitsamt. <chuckles>
Also, es ist dann Ja, okay, wirklich's Hochzeitsamt. Okay, gibt's 'n Hochzeitsamt? Okay. Standesamt, Standesamt.
Ja, wie heißt denn das? Standesamt, genau. Kam nur nicht aufs Wort.
Ja, Standesamt, okay, Standesamt, alles klar. Okay, da kann man da hingehen und sagen: „Können sie mir bitte 'ne Bestätigung machen, dass ich nicht verheiratet bin?“ <chuckles>
Ja. Genau. Ja, ich muss das beantragen, denke ich mal. Ich muss da mal Montag anrufen und mal gucken. Siehst du, ich komme ja nie zur Ruhe. Das meine ich ja. Wenn es nicht das eine ist, ist es das andere.
Wow. Das sind aber das sind ja aber auch Sachen. D ja, unglaublich, was man alles machen kann, oder? Also, ich meine, beantragen. Diese Bürokratie auch. Ah, schrecklich.
Ja. Ja. Ne, es ist nicht das eine, dann ist es das andere. Ich muss mich immer um irgendetwas kümmern, außer um mich selber. Ich ha bin schon froh gewesen, ich habe gestern geschafft, mir Haarkur reinzumachen und ich hatte 'ne Gesichtsmaske drauf.
Ja, ja, genau. Ah, gut.

Oh, vielen Dank, <giggles> wünsche ich dir auch. Na na, die Dame, geht's ihr gut?
Hm. Danke schön. Ach ja, mir geht's so weit ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ähm, ich habe irgendwie heute habe ich Lust, irgendwas zu trinken. Kennst du diese Tage?
Ah, ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe gerade ein kleines Gläschen an meiner Hand, ja. Und zwar habe ich mir das jetzt gegönnt, das ist mein absoluter, sozusagen, Lieblings-Champagner, ist aber keiner, ja. Es ist eine Clairette, heißt das, ja. Und zwar ist es wie so 'n Traubensaft mit, äh, etwas Alkohol drin und so, ähm, Bläschen, ne, also schon so Kohlensäure wie wie bei so 'nem Sekt. Und der der hat aber nur 8 %, also der ist ganz leicht. Und der schmeckt super gut. <laughs>
Ja. Okay. Okay. Ja. Ja. Ah, okay. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Ja ich habe irgendwie ich habe jetzt schon seit boah, ich glaube Monaten nichts mehr getrunken, glaube ich. Äh, schon etwas länger.
Ah ja, okay, okay. Ja, ist doch auch eigentlich ganz gut, wenn man nicht so viel trinkt.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann mich ja nicht beklagen, dass jetzt nicht getrunken habe. Also, das wäre ja ein bisschen falsch, ne? Aber, ähm, dadurch, dass ich immer so mit der Arbeit ange angespannt bin, eingesch an eingespannt sozusagen
<chuckles> Ja, klar. <chuckles> Ja. Ja. Verstehe ich. Mhm.
ähm, komme ich ja gar nicht mehr so richtig zu irgendwas zu trinken und habe grade so drüber nachgedacht, ob ich nicht Lust habe, mir später so 'n Gläschen Rum zu g zu gönnen.
Ja. Ah, Rum, hast du da so was von, äh, Kuba? Haben die da Rum auch i auf Kuba, oder was?
Das kommt doch aus Kuba.
Ah ja, okay, okay. Ja, da gibt's ja
Also, Rum kommt mit aus Kuba und der DomRep und so, aber zum Beispiel
Nei Ja, die ganze Karibik, ne, ist Rum. Ja, ja, okay.
Genau, aber ich meine, den Havana den Havana Rum, den man hier kaufen kann, der kommt aus Kuba. Havana.
Ja, ja, ja, ja, okay. Hast du den denn direkt mitgebracht, dann?
Ich hatte auch welchen direkt mitgebracht, ja?
Ah, der ist schon leer, okay. <chuckles> Ja. Ah ja, auf jeden Fall. Du, das, äh, tut mich, ähm, erinnern an ei einen Rum, den ich getrunken habe, der war wie so 'n Cocktail. Da waren ganz viele Obstsachen drin, also so exotische Obst äh, Sorten, so wie Papaya, G und, äh, Passionsfrucht und so was. Ganz viel. Und der Rum hat so lecker geschmeckt, super, also, wirklich lecker.
Ja, der ist schon lange leer. <laughs> Okay. Mhm.